Aile yemekleri kimliğini nasıl etkiledi sence?
Baştan sona değiştirdi diyebilirim çünkü ailem, eee, Türk kültürüne ait bir aileydi. Kuru fasulye, nohut, ımm, taze fasulye, fasulye çok ı seviyorum onu, z yani z özellikle söyleyeyim. Diğer taraftan et yemekleri çok önemliydi. Et yemekleri, yani et yemekleri. <chuckles> Yani ciddi anlamda, ııı, benim ı kişiliğimi direkt anlamda yemek seçiminde etkilemiş olabilir. Bir de şu önemli, akşam yemeklerinin önemli olması ailem tarafından etki etti diyebilirim. Akşam yemekleri bizde pazar kahvaltısı kadar önemli diyebilirim.
Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hıı. A, ne kadar güzel bir gelenekmiş. Ya anladığım kadarıyla, eee, sizin, eee, mutfağınızda Türk kültürünü yansıtan her şey pişiyormuş. Özellikle bakliyatlarla ilgili şeyler anladığım kadarıyla, eee, et tarifleri farklı farklı ve, eee, hepinizi aslında buluşturan çok güzel sofralar da kuruluyormuş. Hep güzel anılarla aklına geliyor anladığım kadarıyla
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Kesinlikle.
peki özellikle bir yemek var mı aklına gelen yani <chuckles> Çok hızlı oldu.
Musakka. <laughs> Musakka, kesinlikle musakka, yanına cacık ve pilav yani ve cacığın üzerine koyulan o kuru nane, üzerine gezdirilmiş, eee, zeytinyağı ve pul biber, muhtem yani
Cidden mi? Hı hı.
bu t anlatabileceğim bir şey değil ya, yani denenmesi gereken bir şey. O çok önemliydi
<chuckles> Anladım. Peki musakkada tam olarak hangi, eee, ı şeyler var? Hı biraz bahsedebilir misin?
benim için. Patlıcan. Musakkada pat patlıcan, kıyma, s yani yapılışından bahsedeyim. Genellikle, eee, soğan kavrulur. Biber atabilirsin. Yeşil biber olması tadı açısından biraz daha daha i daha iyi. Kırmızı biraz daha ağır basıyor. Eee, kıymayı koyarsın, dana kıyma genellikle gayet güzel olur, az yağlı. Eee
Hı hı. Hı hı. Tamam. <chuckles> Güzel, püf noktaları da var yani aslında bu yemeğin.
Tabii çok önemli, çok yapmayı da severim, yemeyi daha çok severim. Yo yapmayı da severim, ya ikisi ikisini de çok severim ya. Hem yapmayı hem yemeyi.
Anladım. Peki yani patlıcan yemekleri, patlıcan ve etin buluştuğu yemekler mi senin için daha özel yoksa direkt musakkadan mı? Eee
Hı hı. A, çok güzel, çok güzel yakaladın. Patlıcan ve etin buluştuğu yemekler benim için daha güzel. <chuckles> Yani çok keyif alıyorum.
Hı hı. O zaman diğer Ali Nazik gibi yemekleri falan da seviyorsun diye düşünüyorum. <chuckles> Çok iyi.
Bayılırım, bayılırım. Yani bayılırım, muhteşemdir. Özellikle ya patlıcan ve d et birleşmesi şey gibi, hani ııı, nasıl tarif edeyim? Muhteşem bir bir birleşim oluşuyor. Iıı, normalde üretmeye çalışsan aslında o şekilde bir şey üretemezsin. "Hani aklından gelip de şununla ben şunu birleştireyim." hani birbirinden çok farklı şeyler. Özellikle, hani patlıcanı tuzlu suda bekleteceksin, acısı gidecek, tadı yoğunlaşacak mesela, yani, z mümkün olan bir şey değil ama zamanında yapmışlar. Gayet de güzel, keyifli. Keyif alıyorum yani, ııı, onu yerken.
Hı hı. Hıı. Evet anlatırken de o keyfi hissedebiliyorum gerçekten. <giggles> Peki birazcık, i eee, o bahsetti sofralardan bahsedebilir misin? Hani ailenizi buluşturan, eee, musakka, cacık ve pilav ûçlüsüyle, böyle, keyifli bir sofra aktardın. Biraz, böyle, anlatır mısın? Nasıl hatırlıyorsun bu sofraları çocukluğundan?
<laughs> Teşekkür ederim. Hı hı. Hı hı. Şimdi şöyle söyleyeyim, akşam yemekte bizde, eee, yani, benim bulunduğum ailede sofra kesinlikle kare ya da dikdörtgen değildi. Yuvarlak bir sofraydı. Bu, en azından benim gelişimimde sonradan öğrensem de gayet güzel bir etki yaratmış çünkü herkesin söz hakkı aynıydı. Baba, anne fark etmez; çocuk fark etmez, yaşı hiç fark etmez, konuşabiliyorsa
Hıı. Hı hı.
eee söz hakkı aynıydı. Herhangi bir d oylama diyoruz biz biraz daha gırgır şamata olsun diye ama eee herhangi bir karar alınacağı zaman çocuk ve ebeveyn aynı yetkiye sahipti. Oy verme konusunda bir nevi demokrasi vardı yani hissedebiliyorduk.
Evet.
O önemli benim için yemekten ziyade. Diğer tarafta yemek konusunda genellikle akşam yemeğinde gün içerisinde insanlar neler yaptı, ev ahalisi. Çocuk okula gittiyse okul nasıldı? Hoca nasıldı? İşte, eee, her şey yolunda mı, bir sorun var mı? İstekler
Hı hı. Hı hı. <giggles> Günlük kontrol seansı birazcık. <giggles>
Kontrolden ziyade günlük hâl hatır sorma. O çok önemli. Kontrolden ziyade çocuğu kontrol etmiyor. Hâl hatır sorma. Sen soruyorsun ebeveynlere, "Senin günün nasıldı? Nasıl geçti? Her şey yolunda mı? İş yerinde ne yaptın? Ne ürettin? Nasıl geçti? Stres olduğun şey ne? Buna niye stres oldun? Nasıl, b nasıl ilerledi?" Soru, sadece soru soruyorsun. Karşı taraf zaten anlatıyor. Amaç da o.
Hı hı. Hıı. Anladım. Tamam. Hı hı. Hı hı.
Eee, 1 saatten erken sofradan ayrıldığımı hatırlamam. Genellikle 1 saattir en az, öyle söyleyeyim. Akşam yemeklerinden bahsediyorum. Akşam yemeği bu konuda önemli. Özellikle unutamadığım musakka ile alakalı, yani patlıcan ve cacık aslında, yani benim şey, <chuckles> yani <clicks tongue> çok aşırı seviyorum bilmiyorum neden? Saçma bir şekilde seviyorum.
<giggles> <chuckles> Evet. Ama sana belli ki ailenle oturduğun o güzel sofraları da anımsatıyor. Yani, özel bir yeri olan bir yemek ve tarifi de verirken çok püf noktalarla birlikte verdin. Yapılırken de herhâlde, eee, mutfakta vakit geçirdin, annenden bazı, eee, orada püf noktaları kaptın. Eee, yani ki senin için her anlamda değeri olan bir yemekmiş ve bahsettiğin
Muhtemelen. Kesinlikle. Hı hı. Çok. Kesinlikle. Aşırı değeri var.
bahsettiğin sofralar da aslında, ı yani, ailenle buluşmanı sağlayan çok güzel paylaşımlar yaptığınız ve çok keyifli anlarmış. O yüzden ı anlayabiliyorum musakkanın senin için neden özel olduğunu.
Kesinlikle, bir d diğer taraftan musakka konusunda özellikle musakka 2 türlü pişirilen bir yemek
Hı hı.
hem, ııı, patlıcanları kızartma döneminde ayrı bir şekilde uygulama yapıyorsun, kızartıyorsun, yağda kızartıyorsun. Diğer taraftan fırına yahut, eee, tencereye koyacaksan farklı bir işlem gerçekleşir. Dolayısıyla, ııı, bir nevi komplike bir yemektir. Yağını fazla koymaman lazım, d eee, etin üzerindeki yağa kıyasla bir yağ eklemen lazım vs. komplike bir yemektir ama yapıldığında muhteşem olur
Hıı. Evet. Hı hı.
ve buna harcadığın zaman ve emek sürecinde hayata dair düşüncelerin çok önemli. Ben küçükken bu yemeği yaptığım sürelerde işte, z eee, 14-15 yaşlarında vs. bu yemeği yapmaya başladığımda özellikle düşünüyordum, hani, eee, "Yani şimdi okula gideceğiz. Yahu kız arkadaş var, o kız arkadaşla nasıl olacak e, şöyle olacak, şu şöyle olmuş vs." Onu düşünüyorsun ve çok garipsemiştim. Çünkü bir şey yaparken
Hı hı. <chuckles> Anladım. E, çok çok güzel bir anı olmuş aslında, yani, eee, bir şekilde elin oyalanırken zihnin de boş durmuyor ve o günkü problemlerin neyse, önceliklerin neyse bir taraftan da onları çözmeye çalışıyormuşsun.
Hı hı. Hı hı. Kesinlikle, ç beyin arka tarafta düzenleyici. Ben bunu yıllar sonra anladım.
Ya hobi gibi olmuş aslında sanırım.
Kesinlikle hem hobi hem de, ııı, psikologdan daha ucuz bence.
<snorts> Doğru. Hem de lezzetli bir sonucu oluyor sonunda. Evet.
Yani, ııı Lezzetli ve keyifli. <smacks lips> Şu an anlatırken bile, yani öf, <chuckles> çok iyi hissettim, öyle söyleyeyim. Hissettirdiğime gayet memnunum.
Eee, hissedebiliyorum. <chuckles> Özlemini direkt hissettirdin, evet. Peki aile yemeklerindeki d eee, biraz ortamdan bahsettin, yuvarlak masada oturmanızın önemini, eee, oradaki diyaloglarınızdan bahsettin. Eee, mesela yemek hazırlama süreçlerinde de o demokrasi var mıydı? Yani, yemekler birlikte mi hazırlanırdı yoksa, eee, mutlaka, eee, annen ya da ablan varsa, eee, onlar mı daha çok mutfakta olurdu? Biraz da o kısımdan bahsedebilir misin?
Iıı, evet. Hı hı. Kesinlikle çok önemli bence. Hı hı. Cinsiyet konusunda ayrım yoktu. Bir de, ııı, diğer taraftan baktığımızda bizde gördüğümüz, şu ana kadar gördüğümüz tüm şefler, ııı, yani, benim çocukluğumda da gördüğüm tüm şefler erkekti.
Hı hı. Tamam.
Iıı, dolayısıyla burada evde ne kadar işte anne, kadın rolü yüksek olsa da, o zamanlar çünkü annem çalışmıyordu, kadın rolü yüksek olsa da, ııı, biz şeflerin erkek olduğunu görüyorduk. Dolayısıyla mutfağa girmek bizde kötü hissettirmiyordu.
Hımm. Güzel.
Dolayısıyla mutfağa girme konusunda herhangi bir tereddüt yaşamıyorduk ve, ımm, yani, kendimi de mutlu hissettiğim için orada. Gayet güzel bir dönem atlatılıyordu. Örnek veriyorum.
Hı hı.
Herhangi bir, ııı, kurabiye yapılacağı zaman özellikle bizim seçimlerimiz kurabiyenin şekliydi kabarmayan, ııı, z u hamurla
<chuckles> Evet.
şekil bozulmayacak şekilde şekillerdi ve o zaman da, ııı, işte çizgi filmler neyse elimizle keserdik, yapardık. Gayet, hani, ııı, keyifli olurdu.
Hı hı. Size bir etkinlik gibi de olmuş sanırım.
Ki ge ya, şöyle söyleyebilirim, eğer, eee, boyama yapmayı seviyorsan, kitap boyama işte bir şeyler boyamayı seviyorsan
Hı hı.
boyadığın şeyi yiyebiliyorsun. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi, yani, ve keyifli.
Evet güzel. <chuckles> <chuckles> A yemek senin için gerçekten her anlamda çok önemli. Bunu, eee, çok net şekilde anlamış oldum. Peki, mesela alışveriş kısmı nasıl oluyordu? Yani, her akşam böyle güzel yemekler pişiyor, eee, bunun hazırlığı konusunda bir görev paylaşımı var mıydı? Yoksa, hani, orada da böyle roller eşit mi dağılıyordu?
Gayet güzel oluyordu, çok önemli. Hı. Hı. Çok güzel. Roller eşit zaten. Hani, ııı, kadın ne yapmış, erkek ne yapmış, anne ne yapmış, baba ne yapmış yahut çocuk işte. Çocuktan bahsettiğim de artık hani 14-15 yaşlarında, biraz daha büyük çocuklardan bahsediyorum, markete gidebilecek derecede.
Hı hı. Hı hı.
Bunlar sağlandığı süreç içerisinde, yani, ııı, z eğer balık yapılıyorsa balık satan yerler taze olması önemli. Et yapılıyorsa kasap, gidilecek kasap, taze ve kesinlikle, kesin ya, şöyle söyleyebilirim şu an, ııı, Türkiye'de yaşamıyorum ben. Farklı bir ülkede yaşıyorum ama, ııı, ona rağmen benim mahalle kasabım hâlâ vardır. Sebze alacağım Kesinlikle çünkü ya, ne aldığımı bilmem lazım, işte etin belli yerlerini isterim ben. İş ııı, ondan dolayı bunu ayarlayabilecek bir kasaba ihtiyacım var. Sipariştir vs. kendi yapabilecek. Yeşillik konusunda yeşillik hangi tarihte nerede, şey, eee, bulunduğu muhitte, işte, nerede taze çıkar, taze gelir, satışa hazır olur. Onları bilmem gerekir. Niye? Yani, bi bir yemek lezzetli olması konusunda ilk başta tazelikten, yani, güzel, kaliteli bir üründen Kesinlikle ürünün kaliteli olması, iyi olması gerekiyor.
Hı hı. Mahalle kasabanız herhâlde. Et ete düşkün bir aile olarak evet. <chuckles> Hı hı. Devam eden alışkanlıkların var yani. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <snorts> Tabii, ürünlerin iyi olması kesinlikle.
Bunun seçimi konusunda da, ııı, örnek veriyorum, bir balık yapılacak. O balık yapılacaksa tarih çok önemli. Yani, han sen yazın mı yapıyorsun, kışın mı yapıyorsun.
Hımm. Balığın aslında mevsiminde dikkat ediliyordu herhâlde. Hı hı.
Mevsimi kesinlikle örnek veriyorum yazın yapacaksam ben sardalya yapacağım ya da, ııı, ne bileyim z yazın için sardalya ya Türkiye için.
Hıı.
Eee, diğer taraftan kışın yapacaksam hamsi. Tamam, hamsi ama nereden alacağım işte, eee, yahut ne yemek yapılacak vs. bununla alakalı. Sadece kızartma değil çünkü, ııı, sadece kızartma ile ilerlenmez. Farklı şeyler de denemen lazım soslar vs.
Hı hı. <snorts> Anladım. Ya, sizin için hı hı, sizin için gerçekten hazırlığından, eee, hazırlığından aslında masada paylaşılanları gerçekten çok önemli bir ritüel olmuş. Aile, evet, kesinlikle. Peki, yani, senin için, eee, anladığım kadarıyla, eee, akşam yemekleri aynı zamanda ailenle bağ kurma anları da yemek bir vesile oluyor keyifli bir vesile oluyor. E, şu anda farklı bir ülkede yaşadığından bahsettin. Eee, ne hissediyorsun mesela şu an, eee, bunu uygulayabiliyor musun? Yeni taşındığın yerde kalabalık bir sofran var mı? Ne hissettiriyor sana, eee, bu yeni deneyim?
Ya, o konuda yemek önemli. Planlanmasından. <chuckles> Hı hı. Kesinlikle, evet. Hı hı. Hı hı. Öncelikle şöyle söyleyeyim, güzel bir yaklaşım, eee, farklı bir ülkede mümkün değil. Yani, Türkiye'deki o yaşadığın, ııı, mümkün değil, yaşayamazsın.
Hı hı.
Benim, eee, eşim farklı bir ülkeden, eee, zaten onun ülkesinde yaşıyorum. Ama bakıldığı zaman oradaki kültür farklılıkları, yemek farklılıkları vs. mümkün değil, aynı şekilde Türkiye'deki gibi yansıtmaz ki zaten geçmişe dönük anılar her zaman için güzeldir. Ondan dolayı Türkiye'yi mut ya, mümkün değil yansıtmaz. Ama bakıldığında benzer yönleri anlamında. Burada da aynı şekilde akşam yemekleri bizim için önemlidir. Akşam yemeğine emek verilir.
Hı hı. Tabii. <chuckles> Hı hı.
Eğer çok özel davetlimiz de varsa eğer bir misafirimiz gelecekse ki misafir çok önemli bizim için.
Hımm. O bağı kurmak için yine bir, eee, masa olması gerekiyor sanki senin için hep. Hı hı.
Eee, misafir Kesinlikle, kesinlikle. Ve benim hâlâ evimdeki masalar şeydir, eee, yuvarlaktır, köşeli değildir, bir statü belirtmez.
Yuvarlak, hıı. Hı hı.
O konuda da insanlara yansır, daha bir, ııı, açık konuşurlar. Özellikle bakıldığında yemek hazırlığı misafirim varsa daha bir yoğundur, uykularım kaçar.
Hıh, öyle mi?
Çok samimi söylüyorum, uykularım kaçar kesinlikle. Yani, yemek ne hazırlayacağım, et ürünü yapacaksam kasaba siparişi vermem lazım, gelmesi lazım vs. Ya da balık alacaksam hale gitmem lazım artık, hani, yerelden ziyade hale gitmem lazım, ne olur ne olmaz.
Hımm. Hı hı, hı hı.
Diğer taraftan, ııı, karşıda gelecek kişi ne yemeyi seviyor, ne yemek istiyor? Eee, tanımadığım insanı, eee, davet etmem, tanımadığım insan dediğim yani 3 sene, 4 sene geçirmişimdir, ne yemek istediğini bilmiyorsam da zaten davet etmem. Eğer ne yediğini, ne yemediğini biliyorsam davet ederim. Sevdiği şeyleri bilmem önemli.
Hı hı.
Iıı, diğer tarafta özellikle ona özgü yemekler hazırlanır, evin kokusu çok önemli, evin kokusu ona göre hazırlanır. Güzel kokması lazım, çok önemli.
Hımm. Çok çok fazla detaya dikkat ediyormuşsun gerçekten, çok etkileyici. Peki sence bu ritüelinin değişmesi bir şekilde korumaya çalıştığın tarafları da var. Hazırlık kısımları, eee, ürün seçimi. Sence
Hı hı. Tabii canım, konfor. Konfor aldığım, hı hı.
Aynen, yani, zevk alman hâlâ aynı anlattığın kadarıyla ama sence bazı şeylerin değişmesi nasıl hissettiriyor sana? Yani, böyle bir burukluk mu bırakıyor yoksa daha meraklı mısın bu yeni deneyime?
Değişim konusunda değişimin bana bir katma değer katması lazım. Artı bir değer katması lazım. Dolayısıyla bu yemek konusunda d ııı, herhangi bir değişim katma değer katmıyor. Çünkü, eee, kekik orada da kekik, burada da kekik, yıllar önce de kekik. Eee, dolayısıyla tatta değişen bir şey olmuyor. Iıı, ziyaretçiler konusunda da gayet güzel geldiklerinde nasıl mutlu olacaklarını biliyorum. Bu da değiştiğinde değişimden kaçmam ama önemli olan karşıdaki misafirimin ya da benim rahatlığımdır o yemek yerken. Çünkü sadece doymak için yemem, keyif almak için yerim.
Hı hı. <snorts> Hı hı. Doğru. Çok haklısın. Ya, gerçekten yemeğin ne kadar önemli olduğunu, eee, detaylarla, böyle, hissettirerek anlattın. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için çok teşekkür ederim.
<snorts> Ben de sana teşekkür ederim, çok güzel sorulardı.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.